E, você, eu, já, entendi que é o contrário. <laughs>
E É. Exatamente. Eu sou o contrário. Eu gosto tipo de um O Senhor dos Anéis, assim, sabe. <laughs> Mas, hã
Legal. Posso te perguntar, o que que é a tua pesquisa? Fiquei curioso, agora.
Eu estudo cinema.
Ah, cinema. Legal.
É. É. E e eu gosto bastante desses universos meio surreais, assim. E, tipo, horror, eu gosto bastante. Então, é i
Uhum. E, teu doutorado foi nisso? Foi nesse tipo de filme? Ou não?
Hã. Ma mais ou menos, mais ou menos. Mas, eu estudo cenário fílmico. Então, tipo, cenário no filme, eu estudo uma coisa bem <chuckles> técnica, digamos assim. <chuckles>
Ah, legal. Cenário.
É. Cenário. Cenário. É, tipo, design de produção, né, nos Estados Unidos. Mas, aí, mais set design, mesmo, assim, design de cenário. É. Mas, eu eu acho que, sei lá, na verdade, eu não curto especificamente só, eu acho, sei lá, autoajuda, assim, sabe. Eh, o resto tudo, dependendo do livro, eu acho que vai, assim, funciona e eu consigo ler. Mas, aqueles muito, muito autoajuda, aí, eu já não
Aham. Ah, que legal. Sim. Nossa, e se você vai vai ler a lista dos mais vendidos no Brasil, dá maior tristeza, né. Eu estava vendo esses dias, o que s, o que o best-seller há semanas no Brasil é um chamado, Café com Deus Pai. Ó, o nome desse negócio, cara.
É. <laughs> Sim. Sim. Esse, nossa. Mas, e, ele já tá há um tempão. Eu nem sabia que ele ainda estava porque, ele ficou, virou uma febre, esse livro. E, eu eu assim, eu só sei que eh, é, eu só sei que ele fez, né, a cabeça de muita gente, há um tempo atrás. Mas, eu nem sabia que ainda estava, assim, sabe. É, é uma coisa surreal mesmo. É. É.
Ah, talvez, eu esteja atrasado, então. É uma doideira, né, cara. Tipo, quando você quando você acha que religião está diminuindo no mundo, no Brasil, ela, está aumentando, né. <laughs> Parece que a gente tá indo, meio, né.
Aí, eu nem sei se está diminuindo no mundo, assim. Eu tenho minha, minhas dúvidas. <chuckles>
Eu eu eu moro fora do Brasil e aí, eu não sei, aqui eu aqui eu sinto que cada vez menos tem religião. Mas, no Brasil, é, sim.
Aham. Mas, você mora na Europa? É. Mas, eu acho que é isso, né. Porque, nos Estados Unidos, eu não sei.
É. Pois é. Pois é. Também, tem uma doideira, lá, né. É.
É. É. <chuckles> Eu, já, tenho minhas dúvidas sobre os Estados Unidos. Então, na Europa, talvez. Na Europa, eu acho que sim, mas é. <chuckles> Até a próxima.
Não sei, também. <laughs> Nem ideia. Beleza, então. Falou.

Sim, sim. Você ter livros em casa já é um primeiro passo enorme, né. So toda a diferença, sem dúvida.
Aham, sim, exatamente. É, é.
E a pergunta aqui, quais fatores influenciam na escolha de assistir um filme ou um livro? Cara, ah, eu eu vou para para filme, eu vou um pouco pelo pelo hype, assim, pelo que estão falando na hora, né, meio inevitável, assim, eu vejo o que tá no Oscar, vejo o que tá em Cannes. E, pra série a mesma coisa. Acabei de assistir aquela que tá todo mundo falando: "O Adolescence."
Aham. Sim, sim. Ah, eu não vi ainda. Tá bem é é todo mundo falando.
Netflix t bem legal. É, e frequentemente, assim, se você ouve e lê recomendações de gente boa quase sempre tá estão certas, né. É, raramente, vão te recomendar uma porcaria, né, então, o Adolescence, eu li vários artigos falando que era incrível e tal, e e era mesmo, é muito boa, é bem impactante. Então eu vou muito por aí, assim, para <clicks tongue> para saber o que assistir e pra saber o que ler, muito coisa de amigo também, assim, amigos recomendam e autores e tal, e
Aham, aham. Sim, sim. Sim, sim. Aham. Entendi. E você, tipo, por exemplo, segue pessoas no Instagram ou alguma coisa assim, que eh, recomendam e tal, ou não? Não é uma hum.
Não, pra esses tópicos não mais é mais é leitura de imprensa, assim. Então, tipo, eu curto ler, hã, enfim, leio eu sou meio velho, leio jornal ainda, assim, gosto eu gosto de jornal. Então, tipo, o Le Monde ainda tem um suplemento de literatura semanal que é troço raro na imprensa, assim, tá acabando, né, jornal tá acabando, né, ainda mais um suplemento de literatura, por exemplo, tem nada. E aí eu fico sabendo meio por ali, assim, o que tá rolando de novo, assim, mas não muito na em rede social. Em rede social é meio inevitável você ouvir falar de filme e série, né, tipo, eu ainda uso Twitter também, que uma galera largou, né, o X, <chuckles> assim. E, aí, no Twitter, eu vejo muito recomendação e debate sobre série e filme.
Não. Entendi. Hum, entendi, entendi. Entendi. Aham, aham. Claro, claro. Sim. Aham. Aham. Sim, sim. Sim, sim, sim, com certeza. É é, eu, tipo, às vezes eu vou muito
Então, enfim, é uma das fontes.

Uhum. <chuckles> Ah, isso é verdade, é. Esse é o troço que eu sempre tive um pouco co contra cinema. Hã, quer dizer, eu adoro cinema. Mas eu sempre achei que cinema, você tem que ser muito seletivo, porque se você escolhe o filme errado, aquilo vai quer dizer, antigamente, rolava isso, quando você ia no cinema, né. Agora a gente vai cada vez menos, mas eu me lembro de quantas vezes eu entrava no cinema, e no no minuto 10 do filme, saber que que aquilo ali era uma bomba, eu ia tá perdendo meu tempo, eu ficava muito puto. E aí, enfim, eu sempre achei isso, que cinema é uma é uma arte que requer a tua atenção integral, né. Você não tem como fazer outra coisa enquanto você tá no cinema, ao menos ver um filme é difícil. Então, ele não pode ser nem mais ou menos, ele tem que ser muito bom, né. <chuckles> Enquanto que uma música até passa, né. E livro é igual, né.
Aí eu é, eu. Aham. Aham, aham. Sim, sim. Aham. <laughs> Sim, sim, sim. Aham, aham. Sim. É, é verdade, é verdade. E com livro É, vo Livro é igual, exatamente, mas aí livro você para, você pode desistir, né. Tipo, você começa e fala: "Ah, eu não curti." Aí eu parei, né. Não quero mais ver, assim. Eh, mas eu, por exemplo, sigo É, é, você fica meio culpado. Mas eu sigo, assim, pessoas, tipo, no Instagram, que falam tanto sobre cinema como sobre literatura, e aí eu acabo ouvindo, tipo, algumas sugestões e tal, e aí aí eu vou seguindo esse caminho. Até porque o gosto dos meus amigos não é nem um pouco parecido com o meu. Então, <chuckles> se eu fosse ouvir a sugestão deles, não não daria certo, assim, sabe. <laughs>
É. Exatamente, é. Cinema você fica meio culpado, né. Uhum. É mesmo. <laughs> Estranho. Que louco isso.
É, é. E o seu humor e o seu estado de espírito, assim, te afeta na nessa decisão entre filme e livro?
Acho que certo que sim, né. É inevitável, né. Que o que a gente tá falando, assim, de fase da vida, assim, né. Tem a tem tem aquela coisa de de livro técnico ou ficção, e tem aquela coisa também de como você tá se sentindo, né. Se você tá meio bem pra baixo, não vai <chuckles> ler algumas coisas específicas, né. Eh, e tem e tem aqueles clássicos filmes, séries e até livros de feel good, né. Então, tipo, pra ficar na que faz você que sabe que vai funcionar. Então, tipo, eu adoro reler coisas que eu livros que eu sei que me que me f deixam felizes, <chuckles> do passado. Algumas bobagens, tipo, eu adoro ler os livros de de crônicas do do Woody Allen, por exemplo, que eu já li 10 vezes. E aí mas eu sempre rio e sempre acho engraçado.
Aham. Sim, sim. É, é, verdade, verdade. É, é. Aham, aham. Sim, sim. Aham. Entendi. <laughs>
E aí, eu sei que se eu tô precisando dar uma risada, assim, eu vou ali. <laughs>
Aham. É quase um comfort food assim, né, tipo <laughs>
É exatamente. É isso que eu tinha em mente quando eu falei, é. É é o comfort food da literatura, assim. O Veríssimo, também, aquelas crônicas do Veríssimo de Comédias da Vida Privada e tal.
Sim, sim. É, é, com certeza. Aham, aham

Também curto muito ler para para melhorar o humor e relaxar, assim. E você?
Sim, sim, sim, é, é verdade. Ah, eu gosto muito de fantasia. Então, qualquer coisa que me tire da realidade, eh, eu acho bom, sabe. Então, principalmente, quando eu tô meio estressada, quando eu tô meio triste, eu quero um universo fantástico, eu quero elfos, sabe, eu quero duendes, <laughs> coisas que vão me fazer sair desse nosso planeta, assim, sabe, e ir pra outro. Mas eu acho que funciona até com com livro, com filme também, assim, sabe, eu curto muito tentar escapar um pouco da vida quando eu tô com o espírito não tão alto, assim, meu astral não tá tão bom.
Uhum. Uhum. Ah, legal.
É, é, mas eu acho que não tipo, não, não afeta tanto a decisão entre um e outro, sabe, eh, eu acho que os dois me ajudam quando eu não tô com o astral tão bom, tanto o filme como o livro.
Sim. Ah, você vai gostar do Cem Anos de Solidão, então. Embora embora ele trafegue nessa no limiar, assim, né, ele não é ele não é, tipo, uma uma fantasia completa, é uma história bem pé no chão. E é o realismo fantástico que eles chamam, né. Então, assim, de mane do nada aparece um troço maluco vo voando ou, sei lá eu, não faz nenhum sentido, assim. <chuckles> E aí, a história continua como se nada tivesse acontecido. Enfim, hã, eu como gosto mais de realismo, assim, não curto muito fantasia, o García Márquez também fica no no ponto ideal, assim, que são histórias bem que você consegue
É. E Pois é, eu tô doida pra ler. Aham. Sim. Sim, sim, sim. Aham, aham. <laughs> É, é. Sim, sim. Aham. Não sim, sim.
ah, e enfim, sente
Não ultrapassa tanto a linha, digamos assim, né. Aham. Sim.
É, é, não não viaja demais, mas tem umas doideiras também no meio, enfim, por aí, né.
Sim, sim, sim.
E, daí, a gente entra na 3° pergunta que são os gêneros específicos, né. Hã, cara eu eu eu
É, é. Tem alguns, assim, que você prefere n-nos filmes ou prefere nos livros?
Cara, eu, em geral eu eu gosto mais de coisas realistas, assim, tipo, não curto muito fantasia, tanto pra filme quanto para para leitura, assim, enfim, gosto muito de de ler coisas hã, gosto muito de documentário, gosto muito de ler reportagem. Eu sou jornalista, né, de formação então <chuckles> então eu sempre gostei muito de relatos, hã, reais, assim
Aham. Aham. Entendi.
e coisas que eu posso relate assim, né, na vida real. Hã, leio pouca ficção fantástica.
Entendi. Entendi. Sim, sim.